Oui, oui, oui, bien sûr. Heu, bah, par exemple, s'il y a un un événement tragique ou quelque chose, un moment, il faut aussi savoir dire: «Non» au travail. Heu, les gens qui arrivent pas à dire: «Non» au travail alors qu'il y a un événement qui est tragique ou qui est, heu, hem, heu, comment dire? Humainement, heu, heu, blessant, bon à un moment faut faut quand même, heu, savoir, heu, voilà.
Ouais. Naturellement. Tout à fait. C'est vrai ce que tu dis mais après, c'est pas toujours facile de dire: «Non» au travail. C'est-à-dire qu'il y a des cas de figure où où, heu, heu, heu, ah en fait, ça dépend déjà entre salariat ou, heu, ou, heu, ou entrepreneuriat. Ça dépend si tu es ton propre patron ou pas. Parce qu'il y a des fois, tu as les obligations professionnelles et tu vas pas pouvoir, heu, faire contre donc, comment tu fais toi? Comment tu gères donc du coup cet équilibre?
Je pense que par exemple de s'il y a un décès dans la famille, heu, moi je trouve que par exemple un salarié qu'il ait qu'une seule journée, c'est un peu court. Heu, c'est pas quelque chose dont on se remet en une journée. Alors c'est sûr que, heu, si quelqu'un abuse et demande un jour, heu, décès pour, heu, heu, le cousin d'une tante d'un oncle, bon à un moment faut voilà, heu, faut pas non plus mais hem, quand c'est quel quand ça touche la famille, heu, moi si ma con si ma conjointe elle perd son père par exemple, heu ben, heu, j'ai je serai pas là pendant 3-4 jours. Heu, faut pas non plus, heu, voilà faut pas je trouve qu'il y a il y a il y a pas une, heu
Bien sûr. C'est vrai. Oui, quand ça quand ça touche oui, voilà, quand c'est plus proche. Et surtout pour être aux côtés de ta conjointe.
Oui voilà, il y a pas il y a une, heu, i il y a pas ce, mmh, comment dire? Il y a il y a des trucs dans la vie où à un moment il faut du temps, c'est tout et et j'aimerais que alors quand on est entrepreneur c'est un peu différent mais j'aimerais qu'il y ait, heu, cette espèce qu'il y ait cet accent-là. Je préfère avoir un peu moins de jours de congés par exemple dans l'année mais que quand par exemple j'ai besoin il y a un décès, même si c'est, heu, mon beau père ou autre, heu, oui, je puisse être là, commencer à faire des démarches, heu, heu, émotionnellement, être avec ma femme, ainsi de suite quoi.
Voilà pour l'accompagner. Ouais, je vois. Mmh mh. Mmh mh c'est pas faux. Non, non mais bien sûr, bien sûr, ça pourrait être quelque chose, heu, intéressant à développer en tout cas. Pour en revenir à ce que tu disais sur la période où tu as tu n'avais justement pas cet équilibre et que tu avais la tête dans le guidon professionnellement, qu'est-ce qui s'est passé déjà? Est-ce que tu peux, heu, décrire, heu, une la journée typique, heu, que tu avais? C'est-à-dire, heu, je sais pas, 8:00-22:00, tu travaillais et surtout qu'est-ce quel a été le signal d'alarme pour, heu, justement, heu, heu, mettre un coup de un un coup de frein à cette situation?
Alors oui, je faisais même du ouh là, je faisais même du 7:00, j'ai parce que j'arrivais, heu, pratiquement 1 heure av à l'avance au au travail. J'étais tellement excité d'aller au travail, j'aimais tellement ce travail. C'était u c'était littéralement une drogue, hem
Ah oui. Bon ça, c'est plutôt, heu, positif en tout cas d'exercer un travail que tu aimes.
Oui mais hem, c'est c'est contre, heu, c'est contre, heu, intuitif mais heu, j'ai bah, j'étais pas à la maison. <chuckles> Donc du coup, il y avait un déséquilibre complet entre vie perso et vie pro. Hem, je rentrais à 22:00, j'écrivais encore des mails et fallait pas me déranger parce qu'il fallait que, bah s j'écrive mon mail parce que: «C'est important, ça va, heu, déterminer ce que la réunion de demain», heu, j'en étais là, quoi.
Mais? Ah oui, forcément. Oh waouh!